Aslında mantıklı geldi şu anda, yani, arkadaş çevremden, şimdi yurt dışında yaşadığım için, eee, kuzey ülkelerinden de böyle arkadaşlarım var. Eee, birkaç kere, böyle, beni ziyarete geldiklerinde, eee, Türkiye'ye götürdüm onları, falan, bizim yemek kültürünü, işte, birlikte yemek yediğimizi falan görünce şok oldular. E, adamlar sabah uyanıyor, ağzıma bir şey atayım, kahve mi içeyim devam edeyim diyor ama tabii ki bizde hatta şey bile vardır, bu ilişkilerde de böyledir, sosyal medyada belki görmüşsündür. Mesela bir taraf, kız atıyorum, eee, açım diyor. Çocuk ben yemeyeceğim, sana söyleyelim diyor. O zaman ben de yemeyeceğim diyor yani illa birlikte yemek istiyor falan. Eee
Evet. A, çok güzel. A! Hı hı. Evet. Hıh. Nasıl? Hı evet. Ha, evet, evet.
Evet, yani, birlikte yemek hıh. Evet.
A, bak, çok güzel bir yere değindin. C çok affedersin, sözünü kestim ama aklıma direkt şu geldi. Eee, mesela son zamanların, ııı, problemlerinden biri, eee, yemek yerken önümüzde bir ekran olması gerekiyor yalnız hissetmemek için. Yani, kesinlikle
Estağfurullah. Hıh. Hı. Evet, doğru. Doğru. Hatta çocuklarda bile bu var ya, ben şeyi görüyorum yeğenlerimden, kuzenlerimden açmışlar tableti. Önlerinde bir şey izliyorlar, eee, yemek yerken, falan. Aslında bu şeyde de var. Eee, burada mesela birkaç arkadaşımla konuşuyorum. Mes dizi film önerisi soruyorum. Şey diye örnek veriyorlar. Yemek yerken izlediğim diziler, falan diye böyle, işte, çerezlik dizi.
Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Ha, evet.
Bir tık bu kültürden biraz uzaklaştık ama iş dediğim gibi her zaman, eee, yemek yerken bazı anlar cidden kıymetli olabiliyor. Mesela şey de var, samimiyeti ilerletiyor. Mesela, nasıl desem? Lahmacun örneğini vereceğim. Mesela normalde yanında çok böyle ciddi dur <chuckles> canımız çekti, <giggles> çok böyle ciddi durduğumuz insanların yanında böyle soğanı, şeyi, koyup böyle dürüm yapıp yiyoruz falan. Bence bir tık insanı da yakınlaştırıyor bu. Eee, bazı anları da özel kılabiliyor, yani.
Evet. Evet. Kesinlikle. <chuckles> Deme. Evet. <chuckles> Evet, kesinlikle. <chuckles> Ya evet, evet, ona kesinlikle katılıyorum. Eee, bir de ay <smacks lips> böyle sen konuşunca aklıma bir sürü şey geldi ama susunca bir anda böyle <chuckles> uçtu gitti.
Evet. Hıh. Evet, benim de geldi ya. Şey bir de mesela, yemeğin o kadar değerli olduğunu düşünüyorum ki mesela evlilik teklifleri bile restoranlarda falan yapılıyor. Yani, direkt aklıma o bile geldi benim. İşte, Boğaz'da bir yemek yiyelim diye böyle, eee, erkekler "Hadi, bugün güzel giyin de biraz, eee, güzel bir restorana gidelim." der. Orada yüzüğü çıkarıp evlilik teklifi eder falan.
A, evet. Evet, doğru diyorsun. Hı hı. Evet.
Şey peki, mesela yemek paylaşmayı falan sever misin? Aklıma direkt şey geldi onu sorunca. Friends'te Joey sevmezdi ya. Evet.
Ya, hıh. Ta Tam olarak onu diyecektim. Joey doesn't share food! <chuckles>
Eee, sever misin yemek yapıp, böyle? Hımm.
Ben de onu diyecektim. Ben çok severim. Ben çok severim, yani, eee, en çok sevdiğim şeylerden biri eğer, böyle, yakın çevremdeki arkadaşlarım, böyle, müsaitlerse gelsinler ya da biz gidelim, böyle, beraber bu akşam yemeği yiyelim, hani, uzun uzun sohbet edelim. O en sevdiğim şeydir. Onun dışında tabağımda kalan yemek hep bitsin isterim. Ben bitiremiyorsam da, hani, eee, eğer başkasının yemeğini yemekte bir problem yaşamıyorsa yanımdaki kişi benim yemeğimi yesin. Ziyan olmasın o güzel yemek çok isterim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Evet. Hıh. Hı hı.

Ya ben, aaa, bu zaten, eee, çok basit, eee, bu yaşlarımızda çok böyle çalışıyoruz. Aaa, bu enerjimizi zaten daha çok işimize ayırdığımız için açıkçası biraz, eee, yemek için zaman ayırmak zor gelebilir. Bir de şu da olabilir. Eee, hani, eğer Türk arkadaşlarımızla bu planları yapmak istiyorsak Türk yemeklerini yapmak ve yem yemek kısa sürse de yapmak uzun sürüyor. Hani bu daveti yapacak kişinin mesela hani gerçekten bir mesai kadar vakit ayırması gerekebiliyor bence. Bu olabilir.
Hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii orası da var. Hı hı. Doğru, tabii, ama mesela dışarıda yemek de olabilir yani illa evdeki eee, aktiviteler değil de dışarıda bir yani bir fast food da olabilir.
Evet. O noktada da Yani, ııı, bence, eee,
Acaba buna çok vakit ayıramıyor muyuz yani? S neden yani başka önceliklerimiz var? Yemek hep artık 2'nci planda mı kalıyor bizim için?
Bence 2'nci planda kalmıyor da, eee, yalnız olma hissimiz ilk plana geçiyor. O da olabilir. Hani artık
A, bak bu garip bir yaklaşım.
hani bugün çok insanla vakit ayırdım. Görüşmelerimi yeterince yaptım. İşte çok kişi gördüm. Artık, ımm, eee, kendi zamanım diyebiliriz belki. Evet.
Hı hı. Yeter biraz kendime kafa kafa dinleyeyim diyorsun. Evet, bu açıdan hiç düşünmemiştim aslında ben.
Yani olabilir. <chuckles>
Ya çünkü bazen
Ya özellikle de tek yaşıyorsam.
Hı hı, ya bazen ııı Her yemeği mesela farklı şekilde yemek istiyorsundur, o yüzden he ya o samimiyet yoktur ya "ben kendi başıma şurada yiyeceğim" de diye diyor olabilirsin tabii. Anladım demek istediğini
Hı hı. Hımm. Ya evet olabilir. Ben de ona olabilir. Hı hı.
Hı hı. Evet genel olarak toparlayacak olursak, eee, ben yemek yemenin özellikle bizim Türk kültüründen dolayı geçmişten gelen bir şey de olduğu için insanları yakınlaştırdığını düşünüyorum ve, eee, daha çok vakit ayırıp, eee, bence birlikte yeme sıklığını biraz arttırmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Hı hı. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle çok güzel bir görüşmeydi.

Bence insanlardaki samimiyeti de biraz değiştirebiliyor. Mesela ben Türk arkadaşımla Tayland'a gittim. Orada mesela ben her şeyi denemek istiyordum ama o mesela, hep pek yanaşmıyordu. İşte söyledim, zorladım falan filan. <chuckles> Yedikten sonra aramız biraz bozulmuş olabilir ama, ııı, çok sevmedi o. Ben mesela sevdiğim şey var. Mesela duymuşsunuzdur belki, ismini unuttum, d'yle başlayan bir Tayland'da meyve var böyle kötü kokan, uçaklara alınmayan falan.
Iıı Ha, evet. Hıı. <chuckles> A, niye? He, borç. A! Onu çok merak ediyorum biliyor musun? Hep videolarını görüyorum ama, ııı, neydi adını unuttum. Böyle büyük bir meyve değil mi?
Evet. Hı hı. D'yle başlıyor sanki de unuttum. Evet, evet, sarı büyük bir meyve. Ben beğendim. Bir tık ben yani, beğendim dediğim, çok midemi bulandırmadı ama arkadaşım mesela çok kötü oldu. Iıı, ama sonuçta birlikte bir şey yaptık yani. Bu bile bence güzel bir aktivite.
Evet. Nasıl? Hı. Hıı. E, kesinlikle. Bak, şu an bana anlatıyorsun mesela. <chuckles>
Evet, tabii ki. O an çok güzel olmasa da anısı kalıyor ve kesinlikle eminim o da bunu denediği için pişman değil. O anda tabii ki böyle midesi bulanmış olabilir ama her yerde dünyanın en kötü kokan, ııı, meyvesini denediğini anlatıyordur.
Evet. E, tabii, tabii. Hı hı. <chuckles> Aynen öyle yani. Bu arada, hani, sen onu söyleyince böyle direkt aklıma onun videoları falan geldi. Hani, yememiş olmama rağmen, çok bulunma bulunmadığım bir yerin meyvesi olmasına rağmen, evet, videolarını ve sosyal medyada böyle bir iki kere bakınca hep böyle bütün sayfanı doldurur ya, o yemek videoları. O o da benim, eee, iş sayfalarımı böyle doldurmuştu o meyve. Eee, hatta ben şey görmüştüm, böyle o meyveye özel açılmış dükkânlar oluyormuş. Dükkân demek de çok garip geldi bir an. <chuckles> Ve çok <chuckles>
Sen biliyorsun yani. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. <chuckles> Evet. Hıı. Hı hı. Evet, evet. Tabii, tabii. Dükkân, dükkân. A, tabii ki. Bu meyveden
ve çok pahalı bir meyve. Değil mi?
kurabiye falan yapıyorlar, havalimanları Çünkü dedim ya, uçağa falan sokmak yasak. Bunu konserveleyip falan satıyorlar böyle ki insanlar alıp böyle başkalarına götürsün. Ben de Türkiye'ye arkadaşlarıma kurabiyesini götürdüm. Hepsi bana bayağı bir sövdü yani.
Evet. Evet. Beğendiler mi? Ha, beğenmediler. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben, eee, sipariş verdiğim uygulamaların birinde, ben de Avrupa'da yaşıyorum, eee, şey gördüm; o meyve geliyor yani satılıyor Avrupa'da. Evet, hani, nasıl getiriyor artık bilmiyorum ama gördüm yani.
Yok. Hiç beğenmediler. Sıfır. Hıh. Hı hı. Hadi ya. Direkt satılıyor. Allah Allah, şaşırdım. Şey olabilir mi; kurutulmuş ya da konserve şeklinde falan?
Evet.